No, mi viene no, mi viene il il il uhm, il il backpack con lo zainetto, no? Con lo zaino in spalla, no? E diciamo, me non mi veniva, non mi veniva lo zaino. Ehm, ecco, f ti ti vuoi fare un'esperienza del genere. non è detto che non, ehm, che non la ponno che non la possa fare poi più tipo più in là.
<chuckles> Sì. <chuckles> Eh, no infatti è vero, effettivamente, sì, sì, sì.
Quando quando magari mi prendo l'anno sabbatico, quando finisco di lavorare, che ecco, magari voglio venire in Italia, prima di venire in Italia me vado me ne vado in Sud America, che qui poi è vicinissima, no? Ehm, però tipo
Mh-mh. Sì. Eh, esatto, infatti quando hai detto Cile, ho detto: "È un po' lontano da qui". Effettivamente, tu sei praticamente già nel continente, quindi <chuckles>
Eh, sì, considera che è o stesso fuso orario, uhm, s grosso modo, no? Forse non proprio, non proprio perché poi se ne va un po' verso ovest, no, la
Eh, esatto, esatto. Però vabbè, comunque è molto vicina, alla fine.
Sì, sì, certo, più vicino, certo, certo.
Mh-mh. Ehm, non lo so, cioè ora ho 3 giorni per decidere, quindi valuterò.
Ah, quindi, è proprio una cosa un dubbio amletico. C'hai questo dubbio amletico. Ah. Eh, niente, beh spero che magari questa conversazione ti dia ti dia il la, no, di farti togliere il dubbio, no?
Eh, sì. Eh, sì, sì, sì. Eh, sì. Però Eh, sì, perché comunque, pensando a magari di fare l'anno sabbatico, sarei più propensa, perché comunque
Guarda, comunque senti, una casa, adesso io io da da come mi dici, no? Cioè, ti ve cioè sei sei sei sei molto, ma molto più giovane di me, no? Quindi, secondo me guarda, cogli l'opportunità perché poi quando, tra tra quarant'anni, no? Che poi tu, no, tu quindi cioè tipo ehm no che te ne pentirai, comunque tipo, se magari ti sei laureata 6 mesi prima o 6 mesi dopo, cambia niente, no? Quindi, fai l'esperienza che ti senti di fare.
Dimmi. Sì. Sì. Me ne pentirò. Okay. Mh-mh. Eh, sì. Eh, è vero, effettivamente è vero.
Questo qui è un consiglio che mi permetto di prop mi per mi mi permetto di darti.
No, no, no, è un bel consiglio, anche perché comunque, essendo che sto valutando appunto di, ehm, rimandare il master, ma proprio per una questione di migliorare quelle lingue, fare esperienze e avere più possibilità di entrare
Certo. Sì, ma poi ripeto, se rimandi, cioè, rimandi magari dici: "Eh, però rimando finisco, magari invece del 2026", che mo adesso sto dicendo così, no? Però, quando io finisco nel 2027, no? Ma nel 2075, no? Che poi ci arriverà, no? Cioè devi Quindi tra 50 anni, no, che tu hai finito nel 2026, o nel duemila e ventisette
Mh-mh, sì, sì. Sì. <chuckles> Sì. Non cambia niente.
che ti comporta? Niente, però ti sei ti sei ti sei ti sei reprie ti sei repressa, ti sei, uhm, com come dire, mhmm
Eh, sì, sì. Perché secondo me, qui in Italia, c'è molto la questione del correre, correre, correre, mentre, a esempio anche negli Stati Uniti
Sì, però non ti far prendere da questa da questo affanno, perché poi sei tu che sei che che che che che gestisci il il tempo, no? Quindi
Eh, no è vero. Eh, sì, sì, sì. Mh-mh. Eh, sì.

Mh-mh.
Apprendendo insomma quest'idea da un po' di tempo mi piacerebbe, e e e e lo e lo farò, magari prima, ecco, quando quando torno p c uhm, definitivamente in Italia, magari prima, ehm, voglio andare in Cile, voglio io uhm, s il Cile sì, sì, perché poi è paese strano, perché è è lungo 5000 chilometri
Sì. Mh-mh, dove? Mh-mh. Bello. <chuckles> Sì?
e e è largo tipo 200. No, quindi è strano, no? E poi par parti da quasi da dall'equatore e arrivi al, uhm, al polo sud quasi, no, all'Antartide. E quindi è
Eh sì, sì, sì, vero. Sì. Eh sì, è vero, effettivamente è particolare.
pieno di sì, pieno di contrasti, di di di di diversità.
Ma ma quindi vivi all'estero da tanto tempo?
Eh, sì, sì, abbastanza sì. Mh.
Eh, sì. Dev'essere stato cioè <chuckles> ma il posto in cui vivi ora era un po' il tuo viaggio dei sogni, cioè, era la città in cui sarebbe okay.
Purtroppo. <chuckles> No, no, no, no, no, no, mi sono trovato così per per caso.
Parla sì, okay. Mh-mh.
No, anche se comunque è un posto, cioè magari, sai, io vivo negli Stati Uniti, no? Ehm, sai, magari n c'è un posto dove sto comunque rispetto a tante altre realtà che magari che ne so, proprio la provincia quella lì profonda, no, dove stanno be belli arretrati, poi uno no non è che pensi che, sai, gli statunitensi
Mh-mh. Sì. Okay.
Ehm, no, sto in posto so in in in California proprio vicino alla Silicon Valley, dove tutte le tutte le le innovazioni, le cose partono da qua, no?
Ah, bello, cioè praticamente s Stai benissimo lì, alla fine. Ma infatti, ne
Ma no, no, no, dopo un po' diventa pesante. Poi è n è noioso, è noioso veramente, è noioso.
Beh, però, cioè vivere comunque lì <chuckles> Effetti, parlando di mhmm, di viaggio dei sogni i Stati Uniti, ehm, io dopo le superiori volevo fare da ragazza alla pari negli Stati Uniti proprio per avere la opportunità di, comunque, girarmela e non dover pagare troppo, perché comunque essere sta pagata alla famiglia, restata direttamente lì. Ehm, e qui
Ah. Certo. E poi perché e et e lo lo hai fatto o poi no? È stata un'idea che non è andata avanti?

No, per carità, per come esperienza è bella, però dopo quando ci stai io è da t tanti anni, ehm, incomincia un po' a a pesare, no, anche perché veramente, ehm, beh a me a qui è bello, uhm, mhmm, se ti piace fare le cose tipo outdoor, no, che ne so, magari bike, kitesurf, che hai tutto a portata di mano, surf, però poi al di là di quello lì
Certo. Mh-mh. Okay. Co sì, sì, sì, è vero. Mh-mh.
Cioè tipo che ne so vai a San Francisco, no, tipo vai da d d a a al centro, eh non c'è niente. Non è che, come da noi che ne so, non so di dove sei tu, no, comunque le città italiane sono quelle lì, no, per esempio a Roma, eh, beh sì, te ne vai s te ne vai sui Navigli, te ne vai al uhm, a Piazza Duomo, no, e
C'è po mh-mh. Sì. Milano, <chuckles> cioè quindi la città in cui in teoria c'è tutto. Esatto. Mh-mh. Sì.
Anche anche senza f se senza fare chissà cioè proprio per uno scopo specifico, no, vai lì, e passi il tempo, ti prendi ti prendi, <sniffs> che ne so una, mhmm, uno stuzzichino, questo street food, no, e vedi vedi
Sì, sì, sì, sì. Ti fai una passeggiata. Infatti ti sei pentito d'essere andato negli Stati Uniti o avresti scelto un altro paese?
Come?
Ti sei pentito di andare di essere stato negli St cioè di essere andato o saresti andato in un altro paese?
No, no, no, però no, beh poi comunque è una cosa che è successo che poi ci sono venuto per pe per amore, no, ehm, quindi
<chuckles> Okay.
No, però cioè no, pentito no pentito no, perché comu però però comunque non è che è una cosa che io cioè tipo che che che morrò qui. Ecco, questo è è fondamentale. Cioè non è che dico ormai sai ce sta tanta gente che si sposta, no, va nei p nei mhmm
Sì, sì, sì, sì hai intenzione di tornare alla fine. Mh-mh.
Per qualsiasi motivo. E poi, comunque si radicano lì, no, mettono proprio ehm e n e non t no, invece io proprio io ogni ogni secondo sto pensando a quando sarà il momento insomma che che potrò tir ritornare mi s sì, sì.
Sì, sì, sì, sì, sì, è vero. <chuckles> Di tornare.

Delle risorse che io nemmeno pensavo di avere. No, perché comunque, cioè ci sono stati dei momenti dei momenti, insomma, particolari, no, dei momenti, insomma, difficili. Ehm, ehm sì, che che io magari, cioè, pensandoci, quando stavo bello, tranquillo, no? Magari ecco, se mi capitasse una cosa del genere, no? No no no no no no non ce la farei a a sopportarlo, a a come dire a
E ehm Mh-mh. Okay, che sei riuscito a gestire. Mh-mh. Sì. Mh-mh.
alzarmi, insomma, alzarmi d'impaccio, no? Ehm, invece poi, quando ci stai, <scoffs> poi
Sì, sì, s sì sì. Ti ra eh, ti rendi conto che ce la fai.
Eh, certo, anche perché altrimenti soccombi, no e quindi devi trovare le energie per
Sì, sì, sì. Ehm, poi o ora devo praticamente, ora devo decidere, ehm, essendo che io ho uno stage obbligatorio all'università e ci sarebbe l'opportunità di fare un un Erasmus Trainship, che praticamente consiste nel, uhm, un tirocinio, scelgo io dove farlo e ottengo la morsa di studio. E, non lo so, io
per tirarti, somma, da quella quella situazio Mh-mh. Sì. Ah, bello, dove? Ehm, ci ci ci sono de ci sono de de cioè, so sono cioè, mhmm, <tsk> mete aperte oppure ci sono, insomma, sono s son sono stabilite? Nel senso
Voi No, puoi scegliere veramente quello che vuoi, in qualsiasi città vuoi, in che paese vu esatto, dove vuoi. E quindi ho detto: "Magari potrei sfruttare questa cosa per farmi un'esperienza, uhm, magari, in qualche campo e villaggio in Africa", cosa che imb sarebbe biaciu piaciuto tanto fare anni fa. Eh, però non lo so, devo decidere, perché comunque mhmm <smacks lips> sar significherebbe partire per 2 mesi all'ultimo anno di università, quindi, mhmm, magari sarebbe un po' impegnativo, però sarà ve sarebbe una bella esperienza.
Tutto, qualsiasi posto? Ah. Certo. Bello.